Op tama, tapos sobrang nakakatuwa na marinig sa kwento niyo na, yung mga simpleng paraan niyo diyan sa sa komunidad niyo. Kasi sa amin talaga ano, eh, yung, hindi nga po parang, ah, nung isang gabi kasi iyon, eh, na may sakit iyong ano, iyong anak nila, eh, meron kaming spare na o extra na na gamot.
Mm. Oo. Oo. Oo. Oo, oo.
Tapos, at least meron kaming nabibigay, meron din po sa mga ilang matatanda, o mga gamot din, o kaya mga gulay, at least, hindi na nila kailangan lumalayo-layo layo pa. Opo. So parang ano, eh, um, parang kawang gawa o talagang bukal din talaga sa loob namin na tumulong. Basta hindi po talaga tayo mahihirapan. Oo.
Mm. Oo. Yan. Bait naman. <chuckles> Ayan, maganda yan. Mm. Oo, oo.
So mm. Sa panahon po, ah sorry po, ano po iyon? <laughs>
Oo. Siyempre naman 'no. Talagang kahit din ako. Mm. Sa panahon talaga natin kailangan talaga natin ano, marunong makisama, marunong tayong makipag-kapitbahay, hindi yung daan sa ano, ah, sa tsismisan, hindi, yung, makipag makipag-kapitbahay ka sa paraan na nakakabuti sa isa't-isa, yung nagbibigay ng malasakit, pagmamahal, at respeto sa bawat isa, yung andiya-diyan iyong pagtulong, 'di ba? Yung sa oras ng pangangailangan nandiya-diyan ka para damayan sila, sa kanilang pinagdadaanan din sa buhay.
Mm. Mm. Tama. Oo. Oo. <laughs> Mm. Opo. Mm. Tama. Talagang, eh, tama naman yung sinabi niyo na hindi pagiging marites, eh. <laughs> Yung, ah oo.
Oo. Kasi iyong iba kasi minsan Marites ano? So dapat talaga maiwasan iyong pagiging tsismosa, tsismoso ganoon, na kwentuhan ng mga ibang tao na yan. So yun talaga ano?
Opo. N mm. Iyong pagdo-draw ba ng ano, ng parang hangganan kung hanggang saan ba iyong iyong kaunting usapan ba. Kasi yung iba talagang panginge-alam na iyong nangyayari, eh.